ใช่ เป็นคูณ คุณครูที่ 1 ที่อยู่ในดวงใจ มักจะนึกถึงเสมอเลยค่ะ ในวันที่ เอ่อ วันคุณครู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะอยากไหว้คุณครูคนนี้มาก ๆ เลย
อา ครับ อืม แล้วอย่างงี้ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ? ว่า จังหวะที่แบบว่า อะ คุณครูเนี่ยครับ เราอาจจะทำสำเร็จแล้วเนาะ สอบได้คะแนนที่ดีแล้ว ไปแข่งขันก็ได้รางวัลแล้ว แบบเนี้ย เวลาคุณครูชมเนี่ยครับ ความรู้สึกตรงนั้นน่ะยังจำ ได้ มันเป็นความรู้สึกแบบไหน? แล้วก็มันทำให้เรารู้สึกมั่นคง แข็งแรงขึ้น หรือว่า ทำให้เรารู้สึกว่า เราเปลี่ยนไป เติบโตขึ้นไหมครับ?
อืม อา